Hmm, dati kasi siguro na-aalala ko yung karaoke dati sa loob lang ng bahay or hindi ko lang sure na meron sa labas kasi bata pa ako di ba, pero madalas al na-aano ko sa loob lang ng bahay yung karaoke. Pero ngayon kasi ang dami na niya so kahit saan pwede na meron nga sa mall, eh, nag-kakaroke, di ba yung mga, ah, Time Zone may ganun na siya, eh. So parang madali na lang siya, ah, gawin di ba? Or pwede ka ring mag renta ng mga ganun may tawag diyan, eh, videoke yan ganyan so same lang yan sa karaoke. So yun parang dati, sa bahay lang ganyan nagkakantahan ngayon, parang mas lumawak, siya, so kahit saan pwede ka nang mag karaoke ayan. Tapos meron nga pala ngayon yung mga speaker na nabibitbit tapos may microphone yung maliliit na di-bluetooth.
Mm. Oo. Tama, oo. Hmm. Ay oo nga no mas maliliit na ngayon? Oo pala.
Oo ganun di-bluetooth di ba uso na uso siya ngayon. So ayun ganyan din na na iba na so parang pwede mo siyang bitbitin portable yan so kahit saan talaga pwede ng mag karaoke, mm.
Mm. So, ngayon parang isang bitbitan nalang may karaoke ka na? Hindi gaya noon talaga na yung malalaki talaga no? Na kailangan mo pa ng sasakyan talaga, oo nga no. Um, alam mo ang nakakatuwa no yung, ah, usapan natin ngayon, maraming salamat sa iyong panahon.
Tama. Oo.